Untuk, mmm. Kunci itu aplikasi, gitu, kan. Aplikasi-aplikasi yang bisa dibilang, kek atau kira-kira enggak produktif, gitu. Jadi, kayak sekarang misalnya Mbak yang lagi buka Instagram itu tutup aja langsung, kunci, gitu, kan. TikTok kunci itu, atau main X kunci juga, gitu, kan. Jadi, kayaknya hal yang sifat-sifatnya terlalu rekreasi, gitu, kan, kita bisa coba latih aja, gitu, dulu, kan. Eee, pasti ada yang namanya nanti, tuh, kayak, eee, withdrawal symptoms, jadi, kayak, eee, istilahnya dalam bahasa Indonesia, tuh, kayak sakau, gitu. Tahu, kan, orang narkoba, gitu, kan, terus dia enggak pakai narkoba, kan, kita kayak di kayak sakau, gitu, kan, kayak Makanya mereka, tuh, ujung-ujungnya pakai narkoba lagi, gitu, kan, karena mereka, tuh, kalah, gitu, kan, dengan, eee, sak perasaan sakau itu tadi. Nah, sama juga, sih, dengan orang yang main HP, gitu. Jadi, orang yang kebiasaan main HP gitu, kan, tiba-tiba enggak nyentuh HP berapa jam, tuh, kayaknya pasti sakau, gitu. Kayak tangannya, tuh, harus banget megang HP gitu. Kenapa? Tubuh kita, tuh, sebenernya udah terbiasa, gitu, dengan main HP, jadi, kayaknya pas hap pas tubuh kita, tuh, enggak megang HP iya, jadi, pas tubuh kita, tuh, enggak megang HP rasanya, tuh, kayak ada yang hilang, gitu, kan. Ada yang aneh, gitu. Jadi, sebenernya kita cuma perlu untuk membangun kebiasaan baru, sih, sebenarnya.
Mhm, oke. Mmm, iya, betul. Mhm. Iya. De mafia, mhm. <chuckles> Buat ngefoto. Tuh. Berarti tadi, eee, mulai dari mengunci, eee, aplikasi-aplikasi, ya. Sosial media itu dikurangi, dikunci, eee, terus mungkin, eee
Ya, itu dulu, mhm.
improve di diri sendiri, gitu, ya. Meluangkan untuk hobi dan lain-lain, seperti itu, ya, oke. Oke, kayaknya ini tips and triknya bakal aku pakai, eee, malam ini, mungkin, ya, supaya sebelum tidur tidak scroll-scroll sosial media lagi. Thank you banget, loh, Kak.
Ya, benar banget, improve di diri sendiri. Benar banget benar banget. Harus dong. <chuckles> Iya, coba coba. Benar banget.

Mmm. <tsk> Betul, nah, mmm, dari, eee, pengurangan apa namanya, pengurangan e total jam main HP tadi ya
Iya.
eee, apa sih, perubahan apa sih yang dirasakan oleh Kakak?
Perubahan aku rasa ya, kesehatan mentalku, aku ngerasa itu lebih meningkat sih gitu, mood-ku lebih baik gitu, karena gini sih, kayaknya kalau aku tuh scroll-scrolling HP seharian kan, yang ada kayaknya mungkin bukan mungkin lagi sih, ini fakta sebenarnya, eee, dopamin kita tuh terkuras gitu. Jadi, baru setengah hari aja gitu kan kita udah berapa jam kali ya, 5 jam scrolling anggaplah gitu kan. Baru setengah hari aja kita tuh udah ngerasa capek gitu kan, karena kita tuh dopamin kita udah kita udah kita habisin gitu kadang-kadang yang namanya hiburan itu. Mmm, sebenarnya yang paling tepat itu, kita tuh udah ngelakuin hal yang produktif selama seharian itu, nanti pas malem sebelum tidur kita kasih reward gitu kan untuk, eee, otak kita, untuk tubuh kita gitu. Dengan apa? Ya scroll tadi gitu kan, tapi itu harusnya sebentar aja gitu. Jadi untuk kayak, ya relaksasi aja gitu bukan dijadiin suatu hal yang kayak kewajiban gitu per harinya. Mhm.
Hmm. Iya. Mhm. Lesu ya? Mhm. Mmm, oke. Mmm, oke. Oke, mungkin itu juga salah satu alasan kenapa, eee, anak-anak sekarang aku tidak mengeneralisasi anak sekarang ya sebenarnya, tapi, eee, mungkin itu menjadi alasan kenapa orang-orang sekarang, eee, jadi gampang, eee
Iya. Mhm.
lesu, eee, capek mungkin ya, karena mereka hidupnya di depan ini, depan handphone, iya, oke. Menarik menarik.
Nah ini ini, iya, ini! Depan ponsel, depan handphone, layar, gitu kan heeh, olahraga jarang gitu ya, gimana gak lesu gitu, karena karena dopaminnya udah dikuras sama HP tadi gitu kan. <chuckles>
Mhm, betul. <chuckles> <tsk> Betul betul. Mmm. <clears throat> Nah